Ehm, per forza, quindi quindi veramente, cioè, ehm, se ti metti anche a fare sport, <chuckles> cosa mi diventi? <chuckles> Mis Mister musc
<chuckles> E certo. Allora poi dopo a un certo punto sai siccome ho pure un po' ho una certa età, no, poi dopo a un certo punto, anche anche le nostre, ehm, come dire, le l le nostre parti, i nostri organi, no, quindi le giunture, le articolazioni, no, i tendini, quelli lì poi dopo se tendono a da i tendini tendono, s s da d t'è piaciu t'è piaciuto il gioco di parola? Ti è piaciuto il gioco di parola?
Eh. Ehm, sì. Eh certo, no ma soprattutto le ginocchia, le ginocchia. Adesso io non so, se sollevi i pesi, cioè veramente ehm.
No? Ehm, sì, dopo si si si si si usurano anche loro, no, ehm
E anche la sch la schiena poi non ne parliamo. Cioè ecco io
Ehm, no, poi do puo puoi puoi andare incontro a strappi, puoi andare incontro a s tante cose, cioè
Sì, qualsiasi cosa. Quindi debbiamo tenerci da conto, <chuckles> come diceva mia nonna. <chuckles>
Eh sì, eh sì. No, anche perché sai, gli sportivi proprio i professionisti, no, poi quando finisc la carriera hanno tantissimi problemi eh.
Eh ci credo, ma ci credo. Ma guarda che allora il tennis è uno degli sport peggiori in assoluto. Il migliore sarebbe il nuot
Poi specialmente Adesso magari Sì il nuoto sì, e anche anche la bicicletta, anche la bicicletta perché comunque la bicicletta, rispetto
Però ecco, nuo il nuoto beh, però sen con la schiena m'han detto di non andare in bici e li ho detto: "Guardi che non vado sul pavé eh eh.".
Ah, eh sì, beh se uno poi certo se uno ha dei problemi perché pre esempio la corsa, no, la corsa poi pure non è che faccia tanto bene, eh, perché comunque tu l'impatto sul sul terreno, no, quindi ti dà sul duro, no, ti ti
Ehm, anche quel No, fa malissimo. La corsa fa malissimo. No, no, no. No, no, no. In effetti l'unico sport che, secondo me, proprio ha impatto 0 è il nuoto, quindi quello sarebbe l'ideale per noi anziani. <chuckles> Noi anziani.
Sì. <chuckles> Però aspetta, parla per te però, perch'io sono anziano, ma ma anag an a anagrafi anagraficamente però, perché poi dopo dopo no
Oh s oh scusami ehm, sai che cosa Anagraficamente sì, bah, eh sì, sent si cosa c'è di bello anche? Ballare, ballare sarebbe s uno sport fantastico.
non lo son <chuckles> No scherzo, sche Ballare pure a me qualche volta sai che sto a casa così, ehm, me m'accendo se c'è qualche canzone che metto che mi piace poi dopo mi metto un po' a fare qualche qualche passo ah sì?
A mia piac Ehm, anche tu? Ehm, ovviamente io senza farmi vedere, perché sennò poi, ehm, no, avendo i figli che che coi ti mhmm, <chuckles> bra da bravi sì, anch'io. <sniffs> Uguale, no, perché mi vergogno troppo.
Eh sì, sì, certo infatti da solo nella mi nella nell'intimità domestica proprio io <chuckles> io da solo, senza nessun altro intorn Perché sennò mi dice: "Ma do va questo qua? Dove va questo, eh?". Si vergogn
Ma sì, ma andiamo, andiamo. Ciao, grazie mille di di 'sta telefonata. Ciao, cia
E va bene dai. Grazie. Ciao, ciao, ciao, a te. Ciao.

Ehm, mamma mia.
Ma poi qua a parte la distanza, ma proprio il tempo che ci aveva messo era infatti ci stavano i poi poi è tipo tipo social, no?
Vabbè, ma anche comunque una una bici adeguata. Cioè io ho la bici da città, non
Tipo tipo social. No, no, no, no, era proprio na bici bici da corsa. Che poi
Hai una bici da corsa. Eh.
eh ehm, questa applicazione è tipo social, quindi può fare i commenti, no. Alla dicevano: "Ma che ha preso er treno?". No, Perché perché veramente velocissimo. Ehm, io ogni tanto con lui andavo vado, no, però
Sì. <laughs> Basta ecc no ma
facciamo cose così c c cose così estreme. Però comunque.
Eh però senti, andare andare fuori dalla città è bello, però.
Sì però sa è pericoloso è pericoloso eh.
Anche noi anche noi ogni tanto ma la, mhmm, ma massima percorrenza che ho fatto in bicicletta è Milano-Pavia andata e ritorno. Nel senso che so riuscita a tornare viva <giggles> con una bi che non era propriamente da corsa eh. Era una bici, no quasi normale. Quindi, dici
Mh. E quant'è? <chuckles> Qua ehm, e quant'è la distanza, scusa l'ignoranza? Scusa l'ignoranza, quant'è quant'è la distanza?
Ehm, saranno, mhmm, 40 chilometri, forse anche di più.
S solo andata o andata e ritorno?
Eh. Eh sì eh sì, capito? Uhm, capisci perché ci abbiam messo tutto il giorno? <chuckles>
Ah. Embè 80 chilometri mica poi poi se se hai nemmeno hai una bicicletta nemmeno con un
È solo un casino, ma io non pensavo mai di farcela. Poi dopo ehm
con una bicicletta nemmeno nemmeno tanto adatta
No, infatti, io non so come cavolo abbiam fatto, ma eravam più giovani. Ehm, e la cosa divertente è che <chuckles> alle porte alle porte della città cosa cosa compare sul nostro cammino? Un'oasi, <chuckles> un pub. <giggles> E mancavano diciamo per arrivare a casa ancora, mhmm, boh, mhmm, 5, 6 chilometri, orma oramai eravamo arrivati. Sì, <chuckles> peccato che c'ha stroncato co la sta birretta, c'ha stroncato, non riuscivamo più a tornare a casa.
Eh, eh. Ah quindi è stata una qui che io sa Ah. Ah vabbè quindi era e e eravate arrivate. <chuckles> Queste qua sai come le chiamiamo noi a Roma, queste cose così? Le zingarate.
Ah-ah, Co come?
Le zingarate quando uno fa queste cose poi dice <chuckles>
Ehm, sì, più o meno, guarda. No, gua son morta dal ridere. Ho etto: "Non torneremo mai a casa. <chuckles> Non ce la faremo mai".
Sì divertente diverten Senti adesso che hai ripreso insomma hai ripreso il tennis, ehm ehm, è iniziata un po' diciamo in in attività oppure hai ehm, cioè prima di riprendere il tennis hai hai facevi sempre qualcosa.
<chuckles> Dopo un po' di inattività sì, però tu mettici semp in mezzo c'è sempre comunque, mhmm, ho una base. La mia base è molto semplicemente andare a camminare tutti i giorni, le scale a piedi, fare yoga, stretching, giusto per mantenere un attimo di di elasticità anche corporea no, perché il lavoro il mio lavoro il mio lavoro è molto sedentario.
Ho capit Di elasticità certo cert va bene. Eh sì perché chi si ferma è perduto, no. Si dice.
Eh, chi invece ha un lavoro che mhmm, como mi immagino di che tu abbia un lavoro un pochino più movimentato, no?
Eh sì, io parecchio movimentato, anzi mi fa mi fa stare mi fa è proprio è proprio quello che mi fa stare in forma.
Ehm, fisicamente.